Hımm, şimdi bir düşünmem lazım. Yani çok da farklı bir şey olmadı ya, yani, hani, Türkiye'deki kadar <chuckles> eğlenceli değil.
Tabii, iii Şu kültür farkı, he kültür farkı olduğu için belki, iii, hani, ay, bu ne kadar değişikmiş, a böyle bir şey varmış. He he.
He, var, evet, evet, iyi bak şimdi böyle deyince hatırladım. Eee, numara var pazarlarda, yani öyle gidip, evet, sıra alıyorsun yani, Avrupa'dayız, evet, evet sıraya giriyorsun. Çünkü pazarlar, eee, yarım gün, eee, çalıştığı için, hani, sabah, eee, 10.00 gibi açıyorlar ya da 09.00 mu artık neyse, saat 14.00'e kadar çalışıyor. Şimdi 5 saat 6 saat var, koskocaman bir şeydesin, eee, mahallenin pazarı. Herkes tabii ki de öğlen yemeğinden önce gelip işini halletmeye çalışıyor. Dolayısıyla çok fazla, eee, bir sıra oluyor. Eee, o sırayı da, eee, burada, eee, b hani, sen geldin, ben geldim olmaması için, hani, Avrupa'da çok seviyorlar ya sıraya girmeyi. Bir sıra varsa bayılıyorlar yani hemen girmeye. Orada numaramatikleri var. Böyle, eee, ş küçük kağıtlar, yani, aslında bir rulosu var içinde. Sen o kağıdı hop diye koparıyorsun. O, hani, dijital bir şey değil yani. <chuckles> Ben böyle şey yapıyorum, gidiyorum şimdi, "Numaratörünüz nerede?" diyorum, böyle küçük rulo hemen alıyor oradan veriyor. Bakıyorsun şimdi numara kaç? Hani, en son numara kaç? Onu da bilmiyorsun. Çok mu bekleyeceksin, az mı? Eee, o bana çok ilginç gelmişti yani. <clicks tongue> Evet yani pazarda sıra bekleme numarayla.
Numara. Nasıl? Pazara girmek için mi? A, çok değişik. Hı hı. Evet. Ay, çok değişik. <chuckles> Evet. He he. <chuckles> Ay, çok değişik ya. He he. Ay, gerçekten çok ilginç. Pazarda sıra beklemek, evet, gerçekten çok değişik. Ya şimdi aslında ş bu ne k sebzelerin organik olması, doğal olması, pazarlardaki farklılıkları konuştuk. Gerçekten, eee, şey, eee, dediğin gibi doğal olması daha, sanki, daha yararlı. Senin anlattığından ben bunu
Evet, evet. Hı hı. Evet, doğal ve taze olmasını tercih ediyorum gerçekten de.
Evet b anlattığından ben de bu, eee, şekilde anladım. Eee, o zaman, eee, çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Hı hı. Çok teşekkür ediyorum, ben de çok keyif aldım. Hoşça kal.